あの、家で、こう、筋トレと、トレッドミルでちょっと走るっていうのをやってるんですけど、なんか、時間が <chuckles> 時間がないっていうまあ、言い訳になっちゃうのかな、と思いながら、あの、運動できてないので、ちょっとね、今年の後半はもうちょっと頑張らないとな、と思ってるんですけど。
ああ。 おお。<laughs> ああ。 うーん、
最近、運動してますか？
あの、実はちょっと前から、あの、あれです、あの、何でしたっけ？あ、ピラティス、ピラティスを始めて、で、しかも、その、通って始めた訳じゃなくて、YouTube で、あの、上げてる方が何人かいて
うん。 はい。 はい。 はい。
で、なんかその自分的に、あ、これなら続けられそうだなって思う人に出会ったので、それを続けていて、で、かあの、YouTube の番組が1個10分ぐらいなので、それをこう4つぐらい1日にやるような感じなんですね。
はい。 はい。 はい。 おお、すごい。えらい。
いや、でも、それをですね、やっていて、なんか痩せたんですね。
はい。 はい。
だからすごい効果を実感していて、で、あの、ちょっとしばらく、は、あの、続けてます。
はい。 あ、そうですか。もうどれくらいになるんですか？何か月か経ちました？
はい。 あっ、1年 <laughs> たち、経ちました。あの、毎日毎日やってるわけじゃないんですけど、いちにあの、1週間に半分以上はやってますね。
あ、すごい。あ、もう、しっかりうん。 はい。 ああ、なるほど。ああ、いいですね。ああ、私もそういう何かを見つけられると
はい。 そうですね、し素人ですけどね。

あの、私実は学生の頃はあの陸上をやっていて
ああ、すごい。
全然凄くないんですよ。あの走るなんて誰でも出来ますから。あの、そもそも何で入ったのかも今でも思い出せないぐらい後悔 <laughs> はい。
はい。 いやいやいやいや。 ええ、そうなんです。 ええ。
でもあの、体壊して辞めてしまって、で、やっぱりそれからあの、やっぱ太りますよね。なんか
はい。 うーん、やっぱり運動はしないとっていう感じで
そうなんですよね。 で、なんかあの大人になってからこう、どうしても何かダイエットとかをしようと思う時に、絶対にジョギングをしようっておも思いがちなんですね。
うん、確かに。 はい。 はい。
で、なんかあの、数年前にそのどれぐらいブランクあるんだって感じなんですけど、急にあの走ろうと思い立って、あのう、ね、だ、そのいくらなんか昔や走ってたとはいえ、あの程度はあると思うんですが、いきなり初日から3km走ったんですよ。そしたら両足が関節炎になってしまって。で、あのなんか、外科の先生によると、両足が関節炎っていうのは絶対に人間としてはあの、ないことらしいんですよ。だから、何をしたんですかってすごく問い詰められて。で、しばらく治らなくて3ヶ月位かかったんですが
はい。 <laughs> はい。 はい。 ええ、すごい。はい。 ええ。 はい。ええ。 はい。はい。 ええ、大変でしたね。
そうなんですよ。なんか、あ、全然やっぱりこう自分を過信してはいけないなっていう。<laughs> あの、それでまた辞めてしまってジョギングを。
はい。 はいはい。ああ、確かに。 はい。
で、あの
もうウォーキングくらいなら <laughs> いいんですかね？
あ、そうなんです。あのねあ、そうなんです。あのウォーキングとかをしようと思ったんですけど、どうしてもその走ってる人を見ると、こうなんか負けず嫌いなところがはい、あのこう蘇ってきて、私もやるぞみたいななんか感じになってきて、で、どうしても歩けないんですよ。歩い歩いてても抜かされてくのがものすごい悔しくなって。<laughs> なんかもうそうなんですよ。なんかそういうことありません？<laughs>
はい。 はい。 自分も走りたくなる。 はい。はい。 はい。はい。<laughs> はい。 ああ、 なるほど。 はい。はい。<laughs> 血が騒いじゃうんですね。<laughs> うん。 あります。私あの今お話を聞いててちょっと思い出したことがあって、私も、あ、なんかこうちょうど春が終わり夏の、なんかもう、あ、今日から夏だみたいな感じの日に、ああやっぱり夏はあこう走って汗をいっぱいかくと、やっぱりこう いうんですか、あの気持ちはすっきりす
<laughs> <laughs> はい。 はい。 はいはい。 夏にはい。はい。